Eee, bir insan piramidi kurmak. Eee, 3 tane insan, eee, dizleri üzerine çöküyor, üzerine 2 insan koyuyoruz. En üste de 1 tane insan koyuyoruz.
A, bayağı akrobasik hareketler gibi, yani.
Eee, çok çok gerekeceğini düşünmüyorum. A alta güçlüleri koyup ortaya daha hafifler en üste de en hafifi koyabiliriz mesela.
Güç gerektiren. Hımm. Evet, denge gerekiyor. Evet.
Denge önemli, evet. Eee, oyun bu şekilde istedi.
Evlilik teklifi nasıldı peki? Eee, kime evlilik teklifi ettin? Bekâr bekâr, evli bilmiyorsun tabii ki. Genç, yaşlı fark etmiyor mu? Imm, şöyle mi oluyor? Onu da merak ettim. Eee, o arkadaşların mı seçiyor evlilik teklif edeceğin kişiyi yoksa sen mi seçiyorsun, orada da bir kural var mı?
Hı hı. Ya, açıkçası orada, eee, biz daha zamandan kazanmak adına, hani, e tahmin ediyorum 3 erkek vardı ekipte. Eee, üçümüz de, eee, hani, biri birini bulmaya çalıştık yapabileceğimiz.
Ha! Hepiniz aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Anladım.
Hepimiz denedik aslında. Evet, ya, hepi a 1 kişi yapması yeterliydi ama, eee, yanlış hatırlamıyorsam, hani, daha hızlı bir şekilde yapabilelim diye 3 kişiye bu görevi verdik ki hani en hızlı yapabilen öne geçsin diye Evet.
Sonuca varma ihtimalini arttırmak için anladığım kadarıyla. Hak
Daha efektif olmak istedik. Kazanmayı çok istiyorduk çünkü ekip olarak. <chuckles> Çok motivasyonumuz yüksekti kazanmak için. Eee, ve şöyle bir şey oldu: Emm, Navigli deresinin orada bir kafede en son, eee, kazanan açıklanacağı zaman, işte, bir aperitivo yapıldı. Bir İtalyanların, hani, minik şeyler yemesi, Türkiye'deki meze yemek gibi. Böyle bir şey yapıldıktan sonra, eee, kazanan işte, komik videolar gösterildi ve kazanan açıklandı.
Tamam. Evet.